Allora devo dire ho la fortuna che sotto, mia madre e mia sorella le ho molto, molto vicine, quindi ogni tanto anche più di 1 volta a settimana vado anche al volo che gli porto qualcosa che ho preparato giusto per una chiacchiera così.
Mh. Ah, oka Ah oka Ah ottimo, ah-ah. Quindi anche a piedi li puoi le puoi raggiungere?
Sì, sì, sì, sì, sì.
Ah vedi. No, io p mhmm, cioè, noi abitiamo vicino però, ehm, devo necessariamente prendere la macchina, ne pe cioè, saranno quanto, 10 minuti, non non di più, però a piedi è più che altro perché è una strada poi statale insomma, non non è mhmm facile da da attraversare a piedi, ecco. Ehm, però in linea di massima ci vediamo spesso o vengono loro o comunque ripeto scendo io proprio perché ci ci fa piacere insomma vederci. Poi col discorso che da poco sono andata a convivere, quindi c'è sempre qualcosina magari da sistemare, chiedere consigli, pareri, no. Quindi ehm, cos
Okay, certo. Mh, okay, certo, certo, capisco. Certo. Certo, soprattu quando usi nuovi elettrodomestici, nuove cose o fai nuove ricette. <chuckles>
Mamma mia, io ancora torme io ancora tormento mia madre con la la la lavatrice. La lavatrice è l'unica cosa che mi fa un'antipatia che non non lo so. Tra l'altro la mia è pure vecchiotta ancora, quindi la dov lo dovrò cambiare, però mi fa penare mi fa penare troppo. Poi, per il resto me la cavo, però la lavatrice è proprio il mio tallone d'Achille, la la detes
<chuckles> Okay. Okay, certo. Ma io penso pure quando tipo faccio la spesa di sia che certe volte sia per il cibo tipo, gli chiedo: "Ma questo qua lo dovrei comprare, come lo devo fare?" Se magari qualcosa di nuovo che non ho mai usato oppure tipo i detersivi tipo: "Ma questo per cosa lo dovrei usare? Co dove lo devo mettere?" <chuckles>
Eh. Ah oka Ah, sì va be Come si usa? <giggles> Mamma mia. Brava. La candeggina, la candeggina la odio dimmi. No, ehm, grazie a te. Ciao.
Comunque ti ringrazio, ti saluto. Spero di sentirti presto. Ciao.